आज के समय में अ, अगर जिस तरह से हमारी अ अ, रोज़ाना जिंदगी, एक रफ़्तार पकड़ ली है मान लीजिए और इसके साथ-साथ तकनीक का जिस तरह से विकास हुआ है। अ, आए दिन हम देख सकते हैं कि जैसे अ, ब लोग जो है ना कहीं न कहीं सोशल मीडिया में अपना पूरा का पूरा समय बिता रहे हैं, अ, फ़ोन में घुसे लगे पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये अ, सोशल मीडिया ने अ, या उसके आने के बाद से अ, प आम लोगों की ये जो बातचीत का जो सिलसिला है और उनके जो रिश्ते हैं उसमें क्या बदलाव अ, हुए हैं? आपको क्या लगता है? आपका क्या नज़रिया है इसमें?
हाँ देखिए कहीं न कहीं आपने सही बात कही है कि अब जो आज की एक जो सो एज है वो सोशल मीडिया की एज है। और देखा जाए तो ज़्यादातर अब बिना देखिए बिना स्मार्टफ़ोन के तो कोई अब रह भी नहीं पाता है और हर कोई आज सोशल मीडिया पे है चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो बड़े हो बच्चे हो बुज़ुर्ग हो। हर कोई सो हर कोई सोशल मीडिया पे मौजूद भी है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए ना तो अ, कहीं न कहीं एक जो पहले होता कि पहले सब लोग परिवार जो था पूरा मिल-बाँट कर एक तरह से बातें करता था या चलिए साथ मिलकर टीवी देखते थे तो कहीं न कहीं कलेक्टिव एक तरह से अनुभव रहता था एक्सपीरियंस रहता जो एक-दूसरे के साथ वो मिलकर बाँटते थे। पर अब कहीं न कहीं वो स अ, थोड़ा-सा कह सकते हैं कम हो गया क्योंकि हर कोई ना अपने फ़ोन में लगा रहता है सोशल मीडिया में एक तो माइंडलेस स्क्रोलिंग की आदत भी सभी को लग गई है। तो अगर सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए भी हैं तो भी बात नहीं कर रहे होते हैं बल्कि फ़ोन चला रहे होते हैं। तो अब कह सकते हैं कि थोड़ा-सा रिश्तों में जो एक गहराई थी जो बातचीत थी खासकर जो कम्युनिकेशन था वो थोड़ा-सा कम हो गया है कम्युनिकेशन गैप कहीं न कहीं देखने को मिलता है मेरे हिसाब से।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अ, नहीं, बात तो आपकी सही है कि कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन का गैप अ, आ गया है अ, बातचीत में। है ना? अ अ, लोग ज़्यादा अ, खुद में घुल मतलब रहने लगे हैं। तो आपको नहीं लगता, ये सोशल मीडिया के आने से अ, लोग अ, कहीं न कहीं जो अपनी जो पहचान है, जो सोशल मीडिया में वो अ, साझा करते हैं, उसमें और वास्तविक जीवन म इ जीवन की जो उसकी पहचान है, दोनों में लोग अंतर करते हैं, उनमें अ, आप कह लीजिए कि अ, झूठी प्रति छवि छोड़ने की कोशिश करते हैं, एक-दूसरे की ज़िंदगी के साथ तुलना करते लगते हैं। तो क्या इससे अ, कहीं न कहीं उनके ज़िंदगी में उनके अ, लक्ष्य को अ, कहीं न कहीं प्रभावित करती है? आपका क्या मानना है इसमें?
जी, हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को तो लगता है कि क्योंकि सोशल मीडिया कहीं न कहीं एक डिस्ट्रैक्शन भी बन गया है, खासकर अगर स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनमें या युवाओं की बात करें, तो उनमें ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्शन भी बन गया है। देखने को मिलता ही है कि काफ़ी बार ना क्या, क्या होता है आजकल कि फ़ोन तो आप उठा लेते हैं और सोचते हैं कि 2 मिनट चलाएँगे, फिर काम पे लग जाएँगे। पर वो 2 मिनट कब 2, ढाई घंटे में तब्दील हो जाते हैं, आपका वक़्त बर्बाद हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, उसको माइंडलेस स्क्रॉलिंग बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि उसका कोई तुक नहीं बनता। आप अ, ऐसा भी नहीं कि आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हो। ऐसा भी नहीं कि आप जो देख रहे हो, आपको उसको एन्जॉय कर रहे हैं, नहीं। मतलब लोग रील भी पूरी नहीं देखते, मैंने ऐसा देखा है कि वो 60 सेकंड की रील है, 10 सेकंड चलती है, उसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो देखने का फ़ायदा क्या हुआ? तो या तो अगली रील हो, आप उसको पूरा देखें, उसको भी पूरा नहीं देख रहे हैं, आप बस स्क्रॉल कर रहे हैं। बस उँगलियाँ लगातार चल रही हैं और ऐसे में मैंने ये भी नोटिस करा है कि ना, होश नहीं रहता एक। मतलब एक होता है कि अगर हम कुछ देख रहे हैं, तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम मूवी देख रहे हैं, तो हमें पता है, हम क्यों देख रहे हैं, क्या करने आए हैं। ठीक है, मूवी देख रहे हैं, मूवी देखेंगे, फिर उठ जाएँगे, फिर बाकी काम करेंगे। सो ये स्क्रोलिंग का मुझे ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं और क और क्या कर रहे हैं? ये भी नहीं पता है। ऐसा लगता है कि एक हो एक ज़ॉम्बी होता है ना, एक अ, एक ज़ॉम्बी ब्रेन जैसे होता है कि जैसे काम करता है कि होश नहीं है हमें, हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो वैसे ही मुझे स्क्रॉलिंग को लेकर लगता है। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग तो आजकल हो ही ऐसा गया कि आप बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं, वक़्त का आपको अंदाज़ा नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आपको होश ही नहीं कि क्या हो रहा है अपने आस-पास और खुद से सवाल भी नहीं पूछते हैं। फिर उसके बाद जब स्क्रॉल बंद हो जाती है, जब आपको पता चलता है, "अरे! इतना वक़्त बर्बाद हो गया।" तब आपको ध्यान में आता है, तब आपको एहसास होता है कि हमने कितना ज़्यादा वक़्त अपना बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आजकल ये तो उन लोगों के लिए ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं, हानिकारक रहता है, जो थोड़ा-सा अ, कह सकते हैं, जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जिनको अभी काफ़ी काम करना है। है ना? ज एक ज़िंदगी में एक लक्ष्य है, वो हासिल करना है एक, एक तरह से एक कह सकते हैं, मुकाम पाना है। उनके लिए अब काफ़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये बन जाती है कहीं न कहीं।
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। <chuckles> जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। बहुत सही, बहुत सही बात कही है। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी आप कह लीजिए कि बाधा के रूप में उभरकर आई है और आपने जो यहाँ पर अ, संदर्भ दिया जो आपने उदाहरण दिया ना कि अ, बिना सोचे-समझे अ, जो समय बीतता जाता है सिर्फ़ स्क्रॉल करने में तो कहीं न कहीं ना लोगों के पास कोई मकसद नहीं है। ये अ, दर्शाता है और अ, जब इंसान के पास ना कोई मकसद होगा मान लीजिए कोई टीवी भी देख रहा है या कोई फ़िल्म भी देख रहा है तो वो ना उस चीज़ को मान लीजिए एन्जॉय करने के लिए देख रहा है। अपनी भावनाओं को जोड़ता है। उसके बाद वो फ़िर से अपने निजी जीवन में जैसे जिस तरह से है उसमें अ, जुड़ता है, शुरू करता है काम। तो कहीं न कहीं बहुत-बहुत सही बात कही है आपने और बहुत गहरी बात भी है। अच्छा मुझे ये बताइए ना, तो अगर हम लोग सोशल मीडिया के इस पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये सोशल मीडिया अ, इंसानों को अ प इंसानों के ऊपर उनके अ, मानसिक स्वास्थ कह लीजिए, शारीरिक स्वास्थ कह लीजिए, उसपे किस तरह से असर डालता है? आपको क्या लगता है?
हुँ। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हो गया ना कि सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप स्क्रीन के आगे वक्त ज़्यादा बिता रहे हैं। क्योंकि अब तो ज़्यादातर चीज़ें जहाँ तक मतलब आज की जो एक तरह से, जो जीवन है वो डिजिटलाइज़ हो चुकी है हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो चुकी है। या तो यहाँ तक ये कहेंगे जीवन ही डिजिटलाइज़ हो चुका है एक तरह से, है ना? तो और क्योंकि ज़रूरी काम जो भी हो गए हैं वो भी डिजिटल है, ऑनलाइन है तो स्क्रीन के आगे बैठ कर ही होंगे आप फ़ोन के थ्रू करें चाहे लैपटॉप के थ्रू करें तो ज़रूरी काम भी स्क्रीन के आगे बैठकर होते हैं। इस वजह से भी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। उसके बाद जो लोग खुद के लिए जो लोग वक़्त एक तरह से जिसको लोग कहते हैं ना कि हम खुद को वक़्त देना चाह रहे हैं तो या खुद का मनोरंजन करना चाह रहे हैं। तो वो भी उनका मतलब वही है कि वो तब भी फ़ोन ही देखेंगे, बस वो सोशल मीडिया देखेंगे या कुछ और देखेंगे तो वो उनका मी टाइम हो गया। मतलब उनका खुद का टाइम भी वही है, सोशल मीडिया स्क्रॉल <chuckles> करना या कुछ और देखना या फ़ोन का इस्तेमाल करना बेसिकली उसमें भी वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि शारीरिक तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो एक स्क्रीन टाइम जब आप इतना बिता रहे हैं, स्क्रीन के आगे इतना वक़्त बिता रहे हैं तो उसकी जो एक जो ब्लू लाइट होती है ना ख़ास कर जो उसकी रेडिएशन है, वो कहीं न कहीं आँखों पे बहुत असर डालती है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि थोड़ा-बहुत ना आपको मानसिक तौर पे ना थोड़ी सी थकान महसूस होती है। आप थोड़ी देर के लिए फ़ोन साइड में रखिए और फ़िर देखिए कि आपको ऐसा लगेगा कि यार अब थोड़ी देर सो जाता हूँ या बहुत थकान लग रही है, लेट जाता हूँ। क्योंकि आप इतना देर स्क्रीन के आगे बैठे हैं कि आपकी आँखे चुभने आपकी आँखों में ना वो हल्की-सी इरिटेशन आपको फ़ील होगी। अब मानसिक अब थोड़ा-सा आलस आपको आएगा, आप मानसिक तौर पे थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का असर है उसके बाद सोशल मीडिया एक तो जगह भी ऐसी है। आजकल तो एल्गोरिदम भी ऐसी है कि आपको जो कॉन्टेन्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छा कॉन्टेन्ट है। ज़्यादातर कॉन्टेन्ट थोड़ा क्रिंज है, ब्रेन-रोट है या अश्लील है, या फ़िर भड़काऊ कॉन्टेन्ट है थोड़ा-सा। जो कि सारे जो कहते हैं ना जो हर तरह के जितने भी आपके नकारात्मक भावनाएँ होती है ना? चाहे जलन हो, गुस्सा हो, या हिंसा हो, या लालसा हो या ल एक तरह से लस्ट हो, जितनी भी नेगेटिव भावनाएँ है इस तरह का इस तरह की जो भावनाओं के वो जो कॉन्टेन्ट बेस है ना, कहीं न कहीं अ, वो ज़्यादा प्रमोट हो रहा है सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम कुछ इस तरह की बन गयी है। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए इस कॉन्टेन्ट में मसाला ज़्यादा होता है सेंसेशनलिज़्म ज़्यादा होता है म कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा होती है, ड्रामा होता है। तो च ना चाहते हुए भी लोग ये देखते हैं। क और कई बार फ़ीड इतना जब लोग देखते हैं तो एल्गोरिदम भी इसे पुश करता है। और कहीं न कहीं हम जैसे लोग जो नहीं देखना, जो नहीं भी देखना चाहेंगे, उनकी भी फ़ीड में जब ये आ जाता है तो गलती से अगर हमें दिख जाए तो उसको द हमने अगर गलती से भी देख लिया, थोड़ा-सा भी वॉच टाइम आ गया, तो हमारी एल्गोरिदम को भी यही लगता है कि इसको तो यही पसंद है, वो और दिखाने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये कहे मानसिक तौर पे बहुत फ़िर असर करता है। आपको आपकी सोच पे असर डालता है आप सोचते हैं क क्योंकि आप इतना नेगेटिविटी जब आप कंज़्यूम करेंगे, इतनी नकारात्मकता आप अगर उसका सेवन करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके सोच पे भी प्रभाव पड़ेगा। जो आपका वास्तविक जीवन है उसमें आपके व्यवहार में ये सब चीज़ें झलकने लगेंगी।
जी। जी। <chuckles> जी, जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। क्या बात है, क्या बात है! बहुत गहराई से आपने बताया और अ, काफ़ी अ, मैं कहूँगा कि आपने जो जिन-जिन अ, पॉइंट्स को यहाँ पर ओ मतलब अ, अपने विचार को यहाँ पर जिस तरीके से प्रस्तुत किया है। ये सही मायनों में अ, बेहतरीन है और अ, और देखा जाए तो काफ़ी गंभीर भी है। और अ, अगर मतलब लोग जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे अ, खुद से ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे खुद की, तब तक तो मुझे लगता है चीज़ें अ, और भी ज़्यादा मुश्किल होती जाएँगी। अब अ, मेरा मेरा सवाल आपसे ये है कि उम, देखिए कहीं न कहीं अ, ये जो सोशल मीडिया है ये अ, इसका अ अ, आधार तो कहीं न कहीं ये था कि अ ब लोगों से जुड़ने का एक मान लीजिए की ज़रिया या माध्यम। लेकिन वो सोशल मीडिया आज इस समय में जिस तरह से बदला है अ, उसमें जिस तरह से लोग अब, लोग भी बदल चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सही मायनों में अ अ, जो तकनीक का विकास होना था जिस तरह से सोशल मीडिया उभर कर आया, क्या इसकी सही मायनों में लोगों की ज़रूरत है या नहीं?
बिल्कुल। हुँ। जी हाँ। अ, देखिए अ, हाँ सोशल मीडिया की ज़रूरत तो कह सकते हैं थी क्योंकि देखिए क्या कई बार ऐसा होता है ना कि अ, लोगों के बीच में अ, कई बार होता है कि लोग जो है अ, दूरियाँ आ जाती हैं। और दूरियों से मेरा मतलब है भावनात्मक दूरियाँ नहीं, सच में जो दूरियाँ जो डिस्टेंस बढ़ जाता है कई बार। कोई दूसरे शहर चला जाता है, आपके कई दोस्त होते हैं जिनसे आपकी पहली बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, मगर फिर आप सभी अपने-अपने रास्तों पे चले गए अपनी-अपनी एक तरह से कह सकते हैं, हर किसी के अपना जीवन है तो उसमें बिज़ी हो गए, तो एक-दूसरे से बिछड़ गए, फिर कभी मुलाकात नहीं हो पाई। तो सोशल मीडिया ने कहीं न कहीं एक मंच दे दिया था, एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया था जहाँ पे आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपसे थोड़ा दूर रहते हों, जिनके आपके और उन, ज जिन लोगों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो, थोड़ी दूरियाँ हो, उनसे आप जुड़ने का एक माध्यम दे दिया। जो दोस्त बचपन के दोस्त थे, शायद जिनसे बाद में मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे जुड़ने का मौका दे दिया, जिससे आप उनसे बात कर पाएँ, वापस मिल पाएँ और उसके बाद आप संपर्क में रह पाएँ। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी दिया, पर साथ ही साथ कह सकते हैं, तो ये एक अच्छा पहलू भी था। पर अब उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जब ये सब आया, तो कहीं न कहीं वास्तविक जीवन में जो रिश्ते थे, उसमें फिर एक भावनात्मक दूरी आ गई कहीं न कहीं। है ना? बॉन्ड्स थोड़े-से कमज़ोर हो गए, जो कम्युनिकेशन गिप गैप की हमने बात की थी, कि अब तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि अ, जैसे हम अगर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं ना तो मैंने देखा है कि, सब लोग 1 कमरे में बैठे हैं और हर कोई फ़ोन चला रहा है और फ़ोन में हर कोई वो भी अपने-अपने सोशल मीडिया चला रहे हैं। मतलब अ, इंस्टाग्राम पे, सब हसको हर कोई स्क्रॉल कर रहा है, फ़ेसबुक पे हर कोई स्क्रॉल कर रहा है और एक ही कमरे में बैठे हुए, और मिलने आ रखे हैं एक-दूसरे से, मगर बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो ए रील लाइफ होती है और एक जो रियल लाइफ होती है उसमें कहीं न कहीं फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया पे जीवन दिखाया जाता है, वो उनका वास्तविक जीवन है, जबकि ऐसा तो है नहीं, वास्तविक जीवन तो ये है जिसमें हम जी रहे हैं। सोशल मीडिया तो कई बार आप कह सकते हो बस एक प्लेटफॉर्म था एक-दूसरे से जुड़ने का कहीं न कहीं, थोड़ा उन लोगों से जो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं था। और ऐसा लगता है लोगों ने उसी को अपनी ज़िंदगी बना लिया और सोशल मीडिया पे हर चीज़ सच थोड़ी ना होती, हर चीज़। है ना?
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत, बहुत सही। बिल्कुल, बिल्कुल अ, मतलब जिस तरह से देखा जा रहा है ना कि ज सोशल मीडिया का अ अ, जो समय था जिस व वजह से सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ कि आप अपने जैसे आपने अ, बत बत बताया कि आप आपके कोई घनिष्ठ मित्र हैं, जो आपसे दूर चले गए या वो अपनी मंजिल के रास्ते आप अपनी मंजिल के रास्ते लेकिन उनसे जुड़ने का एक जो माध्यम है वो सोशल मीडिया कहीं न कहीं एक कारगर साबित ज़रूर हुआ। लेकिन उसके साथ-साथ जिस तरह से ये सोशल मीडिया का चलन अभी के दौर में देखा जा रहा है, ये सोशल मीडिया हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रही है। इस तरह का अ, अब कहा जा सकता है कि चीज़ें हो गई हैं और एक काफ़ी सही उदाहरण भी दिया कि लोग मिलने जा रहे हैं अ, रिश्तेदार के घर पे बैठे हैं लेकिन, एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हैं और चारों अपने-अपने स्मार्टफ़ोन में बस माइंडलेस स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में और ये फ़र्क तो बिल्कुल दिख रहा है बातचीत में। अच्छा आप ये बताइए ना, ये तो हमें तो समझ में आ रहा है। तो अ, हम लोग जब बात कर रहे हैं विकास की, जो पहले का समय था अ, जब है ना ये सोशल मीडिया कह लीजिए, टेक्नोलॉजी कह लीजिए, इतना सब कुछ नहीं था। जब बच्चे ना घर से बाहर खेलने के लिए जाते थे, अ, मारपीट करते थे, शैतानी करते थे, बचकाना हरकतें करते थे और इसके साथ-साथ ना भाई-बहन के साथ एक रिश्ता होता था। अ, घर-परिवार में एक साथ समय बिताते थे, सब लोग शाथ साथ में बैठ के अ, मतलब रविवार के दिन टीवी का शो देखते थे, एक अलग ही मज़ा उठाते थे, है ना साथ-साथ में खाना खाने जाते थे, हर चीज़ ये जो समय था जब टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। लेकिन उसके बाद जब टेक्नोलॉज़ी आया, उसके बाद का जो जीवन जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, इन दोनों में तो एक बहुत ज़्यादा फर्क है। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का आना अ, वरदान है या नुकसान?
जी। हुँ। उ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। <chuckles> हुँ। अ, देखिए कहीं न कहीं अ, हाँ देखिए हर चीज़ के ना या ज़्यादातर चीज़ों के 2 पहलू तो होते ही हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए टेक्नोलॉजी हमारी सहूलियत के लिए आई थी और ऐसा भी नहीं है कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाया है। क्योंकि अब ऐसे काफ़ी काम है, जो अब आप घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। पहले क्या होता था अब आपको बाहर निकलना पड़ता था। थोड़ी-सी अ, आफ़त भी आती थी। कई बार इतना समय नहीं होता था मगर फिर भी आपको बाहर जाना है अगर वो ज़रूरी काम करना है, काफ़ी झंझट भी होती थी उसमें। काफ़ी लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस थी। मगर तकनीकी विकास जब से हुआ, तो सहूलियत भी आ गई है लोगों को। अब लोग घर बैठे-बैठे वो सारे काम कर सकते हैं, जिनके लिए उन्हें स्पेशली बाहर निकलना पड़ता था। इतनी आफ़त उठानी पड़ती थी। चाहे वो बैंकिंग से संबंधित काम हो, इवन शिक्षा भी अब ऑनलाइन हो चुकी है। आप घर बैठ-बैठे भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। है ना? काफ़ी कुछ चीज़ों अ, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ़ स्कूली शिक्षा नहीं, बल्कि किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट पे, जिस किसी भी विषय पे आपको जानकारी चाहिए, आप घर बैठे-बैठे उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अ, तो एक तरफ किसी को अगर आपको पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। खरीदारी आप घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं फ़ायदा भी हुआ, थोड़ी समय की बचत भी हुई, सहूलियत भी मिली। जैसे ज वो लोग जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, या वो लोग जिनके पास उतना वक़्त नहीं है, जो बाहर जा नहीं सकते, इतना वक़्त उनके पास नहीं है। उन लोगों को एक फ फ़ायदा हुआ, उन लोगों के पास एक ऑप्शन बढ़ गया कि चलिए अ, घर बैठे-बैठे हम कोई चीज़ मँगाना चाहते हैं, मँगा सकते हैं। किसी को पैसे भेजने हैं, तो यहाँ बैठे-बैठे भेज सकते हैं घर से ही, है ना? या बुजुर्गों को अ, कुछ चाहिए तो वो भी मँगा सकते हैं उनके लिए। उनको तकलीफ करने की ज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी कुछ है। तो मुझे लगता है कि क तो 2 तरह के पहलू आप देख सकते हैं। ये सकारात्मक पहलू भी है और थोड़ा नकारात्मक पहलू भी है। बस ये है कि इस्तेमाल पे बात है कौन किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है।
जी। जी। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए फ़ायदे नुकसान दोनों है। अ, बस अगर जो फ़ायदा है उसको अगर साथ में लेके चला जाए और जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे अगर अ अ, दूरी बनाई जाए अ, मतलब अ अ, खुद की ज़िम्मेदारी उठा के। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हम ज़रूर, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने ना इस विषय के बारे में, जो भी आपका अ, अनुभव था और जो भी आपके जो विचारधारा है, जो जिस तरह से आपने प्रस्तुत की काफ़ी क़ाबिल-ए-तारीफ़ है। मुझे काफ़ी मज़ा आया, सुनते हुए बातचीत करते हुए। अ, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अ, हमारी दोबारा मुलाकात हो, ऐसे ही किसी नए तड़कते-भड़कते विषय पे हमारी बातचीत हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी हाँ। समझी जाएँ, बिल्कुल। हुँ। जी मैं भी यही आशा करता हूँ कि आगे भी हमारी बात यूँ ही होती रहेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।